Boah, ich muss sagen, also, natürlich Open Air Kino kann ich mich noch dran erinnern, weil das war ja jetzt erst und das war dann kostenlos. Das war dann noch mal natürlich ganz was anderes, äh, da war natürlich ganz klar, so was nimmt man mit, wenn man im Urlaub ist. Wir konnten da zu Fuß hingehen, wir brauchten nicht mal mit dem Auto irgendwo hinfahren.
Ah, ja, genau, das hat sich angeboten, mhm. Mhm. Hat das überhaupt Geld gekostet, oder war das umsonst? Ah, super, mhm.
Ne, nichts, alles komplett kostenlos. Jeder hat seine eigene Picknickdecke mitgebracht und dann auf'm Strand da am Strand gemütlich gemacht und dann diese riesige Leinwand. Ähm, natürlich war das nicht so 'ne Akustik wie jetzt im Kino. Also, ich denke, s in so 'nem riesigen Kinosaal, wenn dann dieser Sound, diese Boxen überall, das ist natürlich noch mal was Besonderes. Ähm, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich jetzt nach Corona schon mal wieder im ganz normalen Kino irgendwo war.
Ah, schön. Mhm. Mhm. Oh, klar. Mhm, mhm. Ja, klar. Mhm. Ja, mhm. Hm, hm, mhm. Und habt ihr auch schon mal so Autokino erlebt oder so?
Tatsächlich bisher noch nicht, aber das stelle ich mir auf jeden Fall auch ganz spannend vor. Ah, da muss ich immer gleich denken, ich glaube an den Film Grease. Ich glaube, da fahren die ja auch irgendwie in so 'n Autokino und das fand ich natürlich schon richtig cool irgendwie. Aber bei uns in der Nähe ist leider kein Autokino. Aber sonst, ach, ich denke so, als ich so Teenie war oder so, ach, da wäre ich schon gerne mit jemandem vielleicht mal ins Autokino gefahren, wäre bestimmt lustig gewesen, ja klar.
Mhm. Mhm. Ja. Ja, genau. Aha. Ja, m Mhm. Gell, oder, das hat was, ne? Das gibt es, glaube ich, eher so in Amerika als anstatt bei uns, oder?
Mhm. Ja, also, ich wüsste es jetzt nicht, aber aber spannend stelle ich es mir auf jeden Fall vor. Und wenn's die Möglichkeit geben würde, ach, das wäre mit Sicherheit mal ganz lustig.
Ja. Mhm. Mhm, mhm. Ja, bestimmt, mhm. Und, ja, hast du irgendwie 'n Unterschied gemerkt in der Corona-Zeit was so Kino angeht und so?